ب يعني هو الفكرة كلّها إن أنا ما عنديش حُجّة إن أنا أرفض ال بالضبط، آه. بالضبط.
آه، يعني آه، آه، ما فيش أسباب، ما فيش بديل آه، ما فيش عَندك أي حاجة آآ ت تثبِّت موقِفك في في موضوع أو تقعُد تتكلّم <chuckles> فيه وتقنِع، آه، فهمتك، امم، اتصرّفت إزاي بقى؟
امم. بالضبط، بالضبط، ف بالضبط، فأنا أخدت بقى آآ يعني آآ، فترة وتمام وكده وخلاص ما دام ما فيش حاجة يعني مهمة تمنعني، ليه لأ، فده كان الخطأ. الموضوع جِه سريع، طَب يا جماعة ناخد وقتنا، طَب ما هتعرَفوا إيه؟ ما أنتم عارفين بعض. بالضبط، بالضبط، يعني هو لأ، يعني حاولت بقى أوضّح أكتر من مرَّة إن إحنا عارفين بعض، كإن إحنا قرايب، غير إن إحنا عارفين بعض كزوج وزوجة هيأسّسوا حياة دي حاجة مختلِفة. ف آآ للأسف بقى، هُم يعني أ أنا رضَخت في الآخِر ليه؟ لأنه الموضوع هيبتدي يعمل إيه، آآ حَزَازِيَّات بقى بين العيلة والكلام ده، اللي هو أنت يعني هو أنت حد غاصبك، هو أنت مش عارف، فاهمة، ف آه.
آه. امم، آه. معقولة؟ امم. آه. آه، آه، فحبيت تنهي الموضوع ويبقى شكلك يعني ما تزعّلش أهلك ووافقت على قرارهم وإختيارهم. امم.
بالضبط. بالضبط. بالضبط، إ وافقت وبسرعة، يعني مش مثلًا وافقت من حيث المبدأ، آه، ما أنا وافقت من حيث المبدأ يبقى يالّا بينا، أنت جاهز وهُم تمام طَب ناخد وقتنا، نطَب اخد مثلًا سنة آآ، مخطوبين أو كده، إزاي بقى هتعرَفوا إيه عن بعض، إحنا عارفين كلّ حاجة يا جماعة، أنتم عارفين، بس أنا لسه مش عارف يعني.
وبسرعة كمان. آه. امم، امم. أنت حسّيت إنك مضغوط؟

جدًا، جدًا، ما أنا مضغوط وفي نفس الوقت يعني <tsk> ما حدش عايز يقتنع إن ال ال اللي أنتم خايفين مِنُه دلوقتي، اللي هيحصل بعد كده وللأسف حصل، ممكن يعمل لمشكلة يؤدّي لمشكلة أكبر.
إمم. آه، آه آه آه. طَب ما حاولتش تقول يعني آه، خلاص أنا موافق على رأيكم، و واختياركم تمام وما فيش مشكلة، بس إدّوني فرصة مثلًا، ما قُلتلهُمش كده، عايز فرصة بس آآ يعني التفكير في الارتباط غي يعني العلاقة اللي هي تبقى زوجيّة، غير العلاقة إن إحنا قرايب، يعني أنتم قرايب مع بعضيكم، ما قُلتلهُمش الكلمة دي؟ ق ق قرايب مع بعض غير كده ما قُلتلهُمش الكلمة دي؟ إمم.
أنا قُلت إمم. بالضبط. آآ، صدقيني صدقيني ما هو بقى هنا، بييجي بقى فكرة الاختلاف الأجيال اللي إحنا ما بناخُدش بالنا منُه، هُم بيتهيَّأ لهم على أيامهم اللي من أكتر من 50 سَنَة مثلًا أو في الRange ل40 ل50 سَنَة إن أنا خلاص، واحدة بنت حلال، وأنا تمام وجاهز يبقى يالّا نتجوَّز، حاولت أشرح إن الموضوع اختلف دلوقتي، من ال المعايير الثّقافية، وال والمُشاركة وال وال فما حدش سامع ده، ولقيت إن الكلام في القصّة دي هيجرح البنت، م من وجهة نظرهُم برضه فاهمة، اللي هو إزاي أنت كده أنت كده ب ب ب يعني أنت كده بقى بتشكِّك في إيه، طَب أنت مش عارف إيه، طَب أنت ش
إمم. آه. إمم. ما جاتش، إمم. آه، آه. بالعكس، دي كان هتبقى فرصة ليك وليها.
بالضبط، بالضبط، هي بقى كانت دي الفكرة بقى، هي كمان كانت سلبية، أنا كنت مستنِّيها يعني ده بالعكس، ده ده بيعزّزِك، يعني ده بي بي بي يعني حاجة بتريّحِك أنتِ كمان فاهمة، فما لقيتش فحسّيت إن أنا بقى وحيد كده جبهة لوحدي، آآ م ضد عيلتي آه، بالضبط.
إمم. آه، آه. صحيح. آه، أفكارك لوحدك وما حدِش ب إمم يعني ما حدِش مُتقرّب ليك، حاولت تستعين بحد يتدخّل، أو ي يعني يُقف معاك؟ ما فيش إمم.
ما هو حد يعني ما ما هو أنا عيلتي، عيلتي وعيلتها يعتبر عيلة واحدة، وهي كمان واخدة الجانب السَّلبي، فأنا كده أنا اللي طالع لوحدي، عايز آخُد مثلًا سَنَة والّا حاجة، طَب الموضوع هيعمل مشكلة، طَب مش عارفة إيه، ف
آه. آه، اعتبروك بترفض ب بأسلوب بالرّاحة، ف حطُّوك في كادر تاني آه، فهمتك، فهمتك آه، موقف صعب جدًا، جدًا يعني إمم.
أرفض بشياكة براڤو عليكِ. بالضبط، بالضبط، بالضبط، ف جدًا، آه، فبس بقى الم
وعملت إيه، إحساسك كان ساعتها إيه؟